अ, मुझे तो लगता है कि काफ़ी हद तक आपका मनोबल कम हो जाता है, क्योंकि मैंने मतलब अपने घर में ये चीज़ों को देखा है अपने रिश्तेदार में होते हुए, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो बाहर, लेकिन आपको फ़ैमिली बिजनेस भी देखना होता है
जी, जी। हुँ, हुँ। जी।
तो आपको कई काफ़ी बार ना बुला लिया जाता है। तो मुझे लगता है काफ़ी परेशानी हो जाती है जब आपकी उस चीज़ में दिलचस्पी भी नहीं रहती है कहीं न कहीं। लेकिन बस सब लोग कर रहे होते हैं और आप पे वो दबाव आता है, तो ये करना पड़ जाता है।
हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा।
बिल्कुल और कई बार तो हम देखते हैं ना जैसे उम, आप समाज में प्रेम प्रेम या विवाह के लिए भी कुछ निश्चित नियम रहते हैं समाज में। तो काफ़ी बार जो हमारे सपनों से ना नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगता है ना कि समाज के दबाव का सामना हमें हर जगह ही करना पड़ता है, इस स्थिति में भी करना पड़ता है। तो आपका क्या क मानना है? जी।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, मुझे लगता है कि ये शादी-विवाह और जो घरेलू अ, मामले होते हैं, इस पर जो अ, बाहरी लोगों की बाहरी लोग मतलब कि जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, जो अ, रिश्तेदार होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उनका काफ़ी दबाव होता है या एक असर होता है। जब खास करके देखेंगे जब दहेज प्रथा जैसे बातों पर भी कुछ लोग जो हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर इसे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जैसे अ, महिला जब अ, लड़की जब विवाहित होकर घर आती है, तो उन्हें अ, इस तरीके से ताना दिया जाता है कि अ, तुम्हें जो है घर का काम करने अ, करना पड़ेगा अ, घर सँभालने होंगे, तो इस तरह के ताने भी दिए जाते हैं। फिर जो है उनके शिक्षा को महत्वता देने की जगह, तारीफ करने की जगह, उन्हें कम कर दिया जाता है, बत अ, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा उम, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो इस तरह के मुझे लगता है वारदात भी देखे जा स जाते हैं ना?
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उम, जी। उम, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।